Ờ, thế có cái món tráng miệng nào mà bạn, kiểu, bạn muốn được thử không? Nhưng mà chưa có cơ hội không?
<laughs> <laughs> Đụng mình nghĩ là những cái món mà ở trong miền Nam hay miền Trung thì chắc mình thử khá là nhiều rồi, còn ở miền Bắc thì, ừm, mình thực sự mình chưa ăn xiên bẩn miền Bắc miền Bắc miền Bắc bao giờ, ừm, mình nghe nhiều người nói về xiên bẩn lắm xiên bẩn lắm, <chuckles> nhưng chưa có cơ hội được trải nghiệm. <chuckles>
Ờ. À. À. Ờm, nhưng mà có một cái việc, à ừ, không, ý là có một cái điều mà, ừm, trước khi thử nha, cái này là mình khuyến cáo á, là ở ở ngoài mình là cái chỗ nào mà xiên bẩn nó ngon á, là cái dầu là nó phải đen như coca, xong rồi ăn với cái xong rồi là khi mà
Ừ. Ừ. Ừm. <laughs> Thật hả? Tức là thật hả? Tức là nó phải đen thiệt là đen hả? Đen như coca hả?
Ừ, đúng rồi, nó đen xì luôn, nó đen xì. Xong rồi là, ý là bình thường bọn mình ăn xiên bẩn ấy, bọn mình cũng, kiểu, cũng là có cái xe đẩy xe máy thôi á, ừm, người ta đứng ở ngoài lề đường này, thế xong rồi cái bọn mình cũng đứng ở đứng ở đường ấy bọn mình ăn, nhưng mà ăn xong thì người ta sẽ đếm que á.
Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> Ờ.
Ờ, xong rồi khi mà ăn về, nếu như mà quán đấy thực sự ngon á, là mình phải bị Tào Tháo đuổi. <laughs>
Ừm. <laughs> Ê, thấy ghê quá hà! Ê, nhưng mà cho mình hỏi tí xíu là cái xiên bẩn ở ở ngoài Bắc á, người ta có ăn kèm với, ơ, ví dụ như ăn kèm với xoài chua hay là ăn kèm với cóc hay là ăn kèm với cái gì khác hông?
Ờ. Ờ. Hông, ý là, ừm, ừm, nó chỉ có mỗi tương đỏ với cả tương đen, nó cũng có tương đen luôn, ừ, xong rồi người ta vừa rán ra là người ta đưa cái cây là mình rút ra mình ăn thôi, chứ mình không có ăn thêm, ơ, xoài hay là cóc gì hết. Còn ờ, còn có một món ăn vặt nữa là, kiểu, nem nướng á, nem chua nướng. Ừ.
À, đúng rồi. Tương đỏ và tương, ờ, ừm, tương ớt và tương đen. Ừm. <laughs> Hiểu, hiểu, ờ. Ờ, mình mình biết, mình biết. Ê, ở ở ngoài mình mình nhắc mới nhớ có một cái món, gọi là, ăn vặt tuổi thơ mà ai cũng biết đó chính là bánh tráng nướng mắm ruốc. À.
Ờ, bánh tráng. Wow!
Đúng! Nếu như bạn đã từng ăn cái bánh tráng nướng ở Đà Lạt á, thì nó sẽ tương tự như vậy, nhưng mà nó sẽ ngon hơn bánh tráng nướng Đà Lạt nhiều, vì bánh tráng nướng Đà Lạt là nó xuất phát từ bánh tráng nướng mắm ruốc đó.
Ờ. Ờ. Ờ. Ờ.